Iya, bener bener, Mbak, bener banget, aku setuju banget. Ya, semoga kita didekatkan dengan lingkungan pertemanan yang baik, yang tulus. Maksudnya kita juga capek enggak sih, Mbak, maksud ya, anggap aja ini kayak, ya udah lah ya ujian dari yang Di Atas supaya kita menemukan menjadi manusia yang lebih bijak lagi gitu ya, dalam menemukan teman. Mungkin Tuhan tuh ya kayak, "Ya udah nih m kamu makan dulu ya, nih lingkungan lingkungan pertemanan yang toksik nih, sampai kamu sadar dan belajar." Intinya tuh yang nyari ini tuh kenapa bisa kamu dapat lingkungan yang kayak gini tuh, karena kamu sendiri, ngerti gak sih? Kayak Tuhan tuh mau ngasih kita terus-terus ujian biar kita belajar, gitu. Dan bener aja, beneran belajar beneran nih jadinya, beneran kapok nih dapet lingkungan yang toksik gitu kan ya. <laughs>
Mhm. Iya, amin iya, amin. Heeh. Capek, gitu loh. Heeh. Iya, bener banget, Kak. Heeh. <chuckles> Ah. Heeh. Iya. Hmm. Iya iya iya, bener. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Aduh. Iya, tapi pada akhirnya kita, eee, sadar juga dan, eee, sekarang kita, eee, nggak pengen ya, kayak, eee, hal itu bener-bener terjadi lagi buat kita ya, Kak. <chuckles> Hmm. Iya. Ya sama, heeh. Pengennya ya, pertemanannya ya yang yang beneran gitu ya, Kak, heeh. Jangan jangan banyak yang eh, dramanya gitu.
Benar benar, amin ya Allah, Mbak, aku juga, apa ya, capek lah, udah gede juga kayak ngapain sih ngabis-ngabisin waktu. Bertumbuh iya, tumbuh bareng. Iya, enggak usah yang enggak usah banyak-banyak drama, enggak usah banyak julid deh, fokus ke kehidupan ini mau gimana, dosa masih banyak gitu loh. Aduh, iya iya iya.
Heeh. Iya. Setuju banget sih, Kak. Mhm. Aduh. Heeh, setuju banget sih, Kak, heeh, pertemanan juga ya kita harus, eee, sehat e apalagi kan kita udah makin dewasa juga.
Mmm. Mhm mhm, benar benar benar, waduh, makasih banyak nih, Mbak, banyak banget kita sharing-sharing-nya, aku seneng banget bisa sharing sama Mbaknya nih. <laughs> Iya, aku juga makasih banyak. Malam, Mbak.
Hmm. Iya, makasih banget juga berarti. Heeh, iya makasih juga loh, Kak. <chuckles> Selamat malam, sampai jumpa ya, Kak.